Puwede po mo bang ikuwento, kung ano yung takot na hinarap mo at, ah, paano nagsimula 'yon at saka ano yung nangyari sa'yo?
Hmm, ah, siguro mga ano ba, 2 years ago? 2 years ago nagkaroon ako ng ano, eh, ng, ah, heal health scare. Ah, ano 'yon, eh, parang normal na araw, so, ah, may lakad kami ng partner ko ng gabi, so, nag ah, pe-pre-prepare, 'no? Tapos, ah, punta ako ng ano, ng, ah, CR tapos, ah, na naupo kasi ako, eh, tapos biglang pagtayo ko, ah, para nga akong na, ano, nahilo. So, basically, nag-vertigo ako, mm. First time ko na experience yung gano'n. Kasi dati naman, pag yung nakainom, nalalasing, alam ko yung pakiramdam, eh. So, eto, iba kasi, yung, yung dating niya, ah, steady nakatingin ako pero, umiikot lang talaga yung buong mundo ko. So, hindi ako makagalaw, so tinawag ko yung partner ko, pinuntahan niya ko. Oo, so comfort, gano'n. So, after a while siguro, mga 3 minutes nawala.
Mhm. Ah, okey. Mhm. Ah, okey. Oo. Tama, tama. Mhm. Hmm, grabe 'no? Oo.
So akala ko okey lang sabi ko "Hmm medyo odd" ah, pero nung una ah, hindi ako nagkaroon ng concern ganon. So after ng pahinga, ah, tutuloy pa rin kami dapat dun sa pupuntahan namin kasi in-assess ko naman ah, mukhang okey na naman ako ganon ang thing kasi meron akong kailangang ayusin before kami umalis so may binuhat ako medyo mabigat so na na-pwersa ako pagka-buhat ko nun umulit ulit.
Mhm. Mm. Ah, okey Naku.
So nahilo ulit ako, pero this time, ah, mas malala na yung hilo, mas matagal, tapos nag-suka pa ako.
Ayan na, mm. Naku! oo, mukhang may problema na talaga 'no hmm.
Mm. So Oo, so nung ano siyempre, ah, tina try kung wag mag panic, kasi alam mo yung parang ano, ah, may nangyayari sayong ah, nakakatakot. Pero in a way parang ano eh, parang dahil pinipilit kong wag matakot, yung parang ang tahimik ng mundo ko, pero at the same time suka ako ng suka yung ganong pakiramdam.
Oo. Mm. Oo ang hirap non.
Oo, so after non ano, ah, siyempre nag-decide na kami, nung tumigil yung pag-susuka ng konti nag-decide na kami punta akong ER. Para ma-check. So oo testsm ganun ah, ECG ah, blood tests, ah, okey naman lahat.
Mm. Tama yun. Hmm talaga? Wala silang nakita base sa mga test na ginawa?
So, wa oo. So Oo. Sa mga so, ang ang naging parang sinabi sabi binigyan ako ng ano, eh, ng gamot para dun sa hilo or sa possible na vertigo, ganun. So, sabi, ah, further tests na daw, mag-consult sa ibang mga, ah, doctors kung ano yung posible. Puwedeng ENT or pwedeng Neuro. So, ganun yung sinabi. So oo, sa pag-uwi ano, eh, ah
Mm. Tama, tama.
nagkaroon ako ng ano, ng anxiety dahil dun.
Hmm. Oh, normal lang 'yon?
After nun na oo, kasi parang natakot akong magkikilos after pag-uwi. A few days after that. Ah, nagkaro'n ako ng takot na baka lalo na 'pag mag-isa lang ako ah, baka mangyari ulit
Oo nga. Tama. Tapos walang tutulong sa'yo, di ba?
tapos wala akong kasama. Ang isa pang pinakanakatakot ko minsan lalo na 'pag nagda-drive ako baka mangyari. Oo, delikado, 'di ba? Delikado para sa'kin, delikado para sa mga kasama ko sa kalsada. So, sabi ko, ah, hindi hindi pu puwede to. Hindi, ah, hindi magandang, ah, tawag dito, ah, na gawing parang mabuhay ng ganito. Mahirap. Hassle. So, siguro tumagal tumagal ng mga halos dalawang linggo na gano'n sa until nag-decide kasi ayaw naman akong pilitin ng partner ko na magpa i-subject yung sarili ko sa battery ng mga tests, 'di ba, hangga't kung 'di pa naman ako ready. Oo. Kasi baka ma-overwhelm ako, ah, baka magkaroon ako ng ano, hindi magandang association sa ano, sa mga medical things. So, 'yon gano'n, nasabi ko sa kanya 1 day, sige, ah, triny ko kasi nag-mall kami, naglalakad-lakad ako saka andun pa rin talaga yung takot. So sabi ko, "Sige ano, tomorrow pa-schedule ng tests," gano'n. So, nag after nun, ah, test, ah, consult sa ENT, check, okey naman daw. Tapos sabi ng ENT baka neurological, gano'n. So, nung narinig mo yun although hindi pa naman sure, pero andun pa rin yung takot na baka nga may something. Oo.
Naku, isa pa yun. Oo. Mm. Tama. Mm. Oo, madami 'yon, eh. <laughs> Oo, tama nga. Mm. Oo, naku. Nakakatakot nga 'pag 'yan neurological sa utak, di ba? Parang medyo matindi na yung mga gano'ng klase ng sakit, eh.
Mm. M Mm, totoo. Tapos edi yun nagpa-schedule sa isang Neuro, ah, tests, ganun. Nag-suggest ng 'pag pa MRI, ah, yung mga ultrasound and stuff, ah Na-check lahat. Okey din naman.
Hmm. Grabe ah, wala 'di talaga makita kung ano yung dahilan 'no? Para bang wala ka naman talagang problema sa katawan mo. Hmm.
A oo. So so so clear so kung kung pagbabasihan mo yung mga test sabi ko nga eh, kung titignan ko yung mga tests, parang walang nangyari sakin, basically ganon. So, ayun, so ang ginawa nung ano, kasi tinanong din ako nung ano eh, nung ah, neuro kung ano yung lifestyle, ganon, kasi kami ng, partner ko kasi wala kaming ah, time.
Mm. Okey.
ah, ni wala kaming specific schedule ng oras ng tulog. So, ah, kasi free yung schedule namin eh, so anytime, parang nagro-rotate oo wala talaga kaming inaalalang oras so siguro sabi niya, "Ah, kumusta yung tulog mo?" Sabi ko ah, "Minsan okey, minsan hindi" Kasi lalo na nung nangyari 'yon naapektuhan ako kasi nga ah, parang although meron na 'kong parang konting anxiety before. Pero no'ng nangyari 'to, parang dumoble, trumiple oo, so sabi niya baka possible hindi mo alam may stressor ka, ah baka nag-contribute dito, baka na ano 'yong, ah, yung sa o sa yun nga sa utak, ganon. Ah, so binigyan niya ako ng ano, sabi niya try mo 'to for ah, couple of weeks yung ano, ah, pampatulog, pampakalma. Oo kasi ang nangyayari kasi sa'kin pala so so nung tinanong niya dun ko lang din na-realize na ganun pala yung tulog ko, na, let's say makatulog ako ng 7, 8 hours pero putol-putol.
Ah. Oo, kung kailan lang kayo antukin ganun? Mm. Mas lumala pa, oo tama. Hmm. Okey, oo. Ah, oo nga. Hindi yata maganda yung gano'n, mhm.
Mm, so looking back oo, nag-check ako ng ano yung mga sa sleep tracker ko ang napapansin ko ang dami kong interruptions. So, sabi ko, "Ah, baka baka contributing factor malaking bagay" So, triny ko naman, so, siyempre sobrang ginhawa nung ano, nung binigay na parang pampa-kalma, ah, pero naisip ko, ah, hindi siguro pupwede na laging ito yung tine-take ko kasi, baka maging dependent naman ako so, ang ang pinaka-ano ko ang gusto ko talagang goal is, ah, tawag dito ma mahanap kung bakit or para, ah, nagkaganon 'tsaka in a way, naging parang ano na rin eh, na paraan para magbago ako ng siguro konting change ng habits, ng lifestyle, oo gano'n. So, iyon, naisip ko "Ah, siguro malaking changes siguro para, ah, mabago para hindi na maulit." 'Yon kalaunan okey gano'n, nag-start na akong magbago ng lifestyle, ah, workout yung oo mga breathing exercises.
Tama. 'Yon nga. Oo. Tama. Mm. Buti naman <chuckles> talagang inayos mo na, ah. <chuckles>
Oo, pati pagkain inayos ko na, give up ng fast food yung mga ganong-ganon.
Mm.
Nag-bawas ng paglalabas yung pag-inom, yung mga ganon. Ah, pero ang nangyayari hindi siya totally nawawala yung kaba, yung anxiety. So napapansin ko mm, nangyayari sa akin, ah, minsan pag inaabot ako ng ano, ng kaba, nakaupo lang ako, pumapalo yung heart rate ko ng 140, 130, 150
Ah, talaga? Ah, talaga ano, medyo hindi na normal 'yan ah. Hmm.
Oo. Yun. So ang nangyari after non ah, siguro merong, magkasunod na araw na nangyari, yun, ah, hindi ko na ka kinaya sinabi ko sa partner ko ah, punta na ulit tayong ER kasi ang weird na, na hindi bumababa yung heart rate ko, wala naman akong ginagawa.
Mm. Oo, masama na talaga 'yon, baka kung ano pang mangyari, 'di ba? Masyadong mabilis 'yong tibok ng puso mo, 'di ba, baka magka-komplikasyon ka naman sa puso, 'di ba? Mas masama 'yon, okey.
Oo. Di ba? Mm. Yun oo. Yun din dahil dun hindi nawawala yung ano ko yung takot, yung anxiety. So ayun, buti na lang, ah, ginawa ko yun after non dun na na-discover kung ano yung, dahilan, ah, na-diagnose ako ng ah, grave disease or ah, parang hyperthyroidism.
Ah, meron pala talagang ah, meron ka pala talagang sakit. Hyperthyroidism isa yun sa mga simtomas 'yong nararanasan mo? Okey. Hmm.
Mm, so Oo, yun. Parang ang nangyayari kasi pala, ah, dahil sobrang taas ng production nung ano ko, nung sa thyroid ko overactive siya, ang nangyayari sa katawan ko, para siyang ah, laging alert. So para na lagi siyang naka-fighter flight.
Ah, okey, ganun pala. Mm.
Hmm, so lagi siyang ready na may nangyayari or kaya ako laging anxious, kaya ang lakas nung anxiety ko. Kasi ah, yung katawan ko, feeling niya may aatake or may mangyayari samin lagi.
Oo matindi. Ano naman ang ah, gamot, may gamot ba sa kondisyon mo? O ano lang talaga medikasyon lang?
Ganun. Mm. Medication talaga siya pero ano ah, medyo matagal in-explain naman nung ah, 'yon na napunta na ako dun sa tamang doctor ah, endocrinologist, so, ah, sabi niya ah, ito medyo matagal, tapos kailangan ng continues to checking, parang every 3 months kasi para matama 'yong do do ah, yung dosage, so 'yon, after siguro ano na napansin ko after nung start nung medication mga a month? 2 months? Sobrang laki ng pagkakaiba sa pakiramdam.
Mhm. Oo, matindi. Hmm mabuti naman 'no, ano na 'yong ah, pakiramdam mo talagang magaan na hindi ka na masyadong ah, ni-nenerbiyos ganun?
Hmm. Oo nag Mm. Parang ano na, parang normal na yung usual na mga kaba mo na lang yung normal na kinakabahan mo na lang hindi na yung ano, yung, ah, wala lang, dahil ah, gusto lang ng katawan mong kabahan ka. So, ang laking, tulong tapos, ah, siyempre nagpunta rin ako ng neuro after no'n, kasi kailangan kong sabihin na yung, ah, nangyayari sa akin meron palang physical cost.
Mm. Oo. Para alam din nila 'no? Oo.
'Di ba, so para ma-check maano lang din sa records ko na yun, yun yung, ah, isa sa mga pinaka-malaking reason. So, ano yun eh, yung pangyayari na sa akin yun, siguro span of 6 months na ganon.
Oo matagal din 'no? Talagang <chuckles> medyo mataas 'yong anxiety level mo nga dahil, <chuckles> ayan na 'pag may sakit ka talaga eh, iba na 'yong pakiramdam lalo na 'pag hindi mo alam 'yong ah, dahilan ng sakit, 'di ba? Tapos ngayon alam mo na, medyo ano pa din, medyo kumplikado pa din 'yong gamutan kaya talagang ah, nakaka-kaba talaga 'no? Mm.
Oo. Mm. Totoo, isipin mo dati nung be before malaman before ako nakapag-take ng gamot bumuti yung pakiramdam ko. Alam mo yung minsan mapapatigil ka na, napapaisip ako ah, "Sana, ah, one day titignan ko tong bagay na 'to, pero iba na 'yong state ko." So, yung minsan na yung parang hindi ka naman hopeless, pero parang feeling mo, ah, mawawala ba 'to? Naaayos ba 'to? Pero 'yon nga, hopefully, ah, I mean thankfully, umayos, pero ayun mm. Ang ang pinaka ang pinaka-ano lang sabi ng doktor ko sa akin is ang pinaka-malaking trigger nito ngayon is stress.
Mm. Oh, mabuti naman. Ayos eh, ano. Ah, okey, so, kailangan mong iwasan 'yong mga sitwasyon na nagdadala talaga ng stress sayo, kailangan mong bawas-bawasan din ang stress, 'no? Ano naman ang ginagawa mo ngayon para mabawasan ang stress?
Oo. Mhm. Hmm, ano ko, ang natutunan ko para sakin, effective sakin ang pag ano, um, pag-galaw. Ah, activity talaga, ah, pag-lalakad, pagwo-workout, ganun, kahit sa bahay, ah, saka ano, ah, napansin ko, ah, gumagana sakin pag nagbe-breathing exercises ako, malaking bagay, kahit ano, yung parang naisama ko na siya sa routine ko, sa buhay ko, mga kahit kahit di naman ako kinakabahan or anything, basta feeling ko lang kailangan kong mag-relax, ah, ayun, breathing exercises ako, malaking tulong yung ano, yung sakin, pagwo-workout ulit, kasi, ano, parang may cha-channel ko yung, ah, yung stress or kung meron man, saka na-rerelax ako after.
Hmm, okey. Mm. <whoops> Oo, makapagpa-relax nga. Hmm. Oh, buti naman kasi, parang, ah, sa pagkaka-describe mo ng, ah, lifestyle mo, bago 'yong nangyari. Parang hindi ka masyadong aktibo, 'no? Kaya ngayon, at least naalagaan mo na talaga 'yong katawan mo, 'di ba? Aktibo ka na sa pag-galaw, kasi nga 'yong meditation, breathing exercises, nakakatulong talaga para mag-relax na epektibo talaga 'yan sabi din ng maraming mga eksperto, 'no? Pero ano naman ang maipapayo mo, sa mga tao na dumadaan sa kagaya ng nangyari sayo, may karamdaman sila, na medyo matagal ang gamutan, o kaya, ah, hindi nila alam kung ano yung, ah, dahilan, ano naman maipapayo mo para hindi sila pangunahan ng takot?
Mm. Oo, hindi talaga. Mhm. Mhm. Takot, oo, ano, siguro, ah, sakin kasi, ah, personally, kailang although sa gitna ng takot ang kailangan mong, ah, pinaka-mahalaga yung may suporta eh, malaking bagay yun, 'no, hindi naman lahat ng tao meron, pero kung meron ka, ah, maganda, saka yung ano, ah, yung acceptance. Kailangan mo i-acknowledge na merong posibleng, ah, masama or may nangyayari sayo, kung ano man 'yon, kung, ah, physical, kung health mo, mental, or anything, or emotional. Siguro para sakin, mahalaga, eh, kasi yun, yung naging, ano sa akin eh, ah, parang malaking factor nung, natanggap ko, inaccept ko na baka may posibleng merong mali. So, dun ako nakapag-start ng ano ba pwede kong gawin? Ano yung mga kailangan kong gawin? Kailangan ko bang mag-consult? Kailangan ng test? So kasi nangibabaw sakin yung ayoko nang mabuhay, ah, ng ganun sa takot. Kasi hindi rin makakatulong sakin. So, sakin ang pinaka-importante kung may pinagdadaanan sila, ah, yun nga, yung acknowledgement, yung acceptance, at realization na, baka may problema.
Ayun, oo. Tama. Hmm, mm. Oo. Ah, oo. Tama-tama. Oo, para, mahanapan ng solusyon 'di ba, kasi 'pag hindi mo pinapansin na meron ka na talagang problema, hindi ka mag-hahanap ng mga solusyon do'n sa problema na 'yon, tsaka mahalaga din na meron ngang, ah, sumusuporta, tsaka nag-mamahal sayo, sa mga mahihirap na pagkakataon. 'Yon, maraming salamat sa pag-share mo ng karanasan mo, at maraming salamat din sa oras mo.
Mhm. Mhm. Mhm, salamat din sa pakikinig sa aking mga kwento.